Ben, böyle, 30 yaşıma girdiğimde direkt, ah, benim göz altlarım çöktü, işte, eee, artık çok yoruluyorum. Hani böyle, sanki, o doğum günümde bir anda böyle bir içimden böyle bir şey geçti bir şey üflediler bana ve ben yaşlandım <chuckles> oldu.
A! <chuckles> Ya, çok komik. Benim ablam da 30 yaşta, böyle, hiç unutmuyorum, kutladığı gün falan, böyle, çok içmişti, böyle, tuvaleti. "30 yaşıma girdim artık. Siz beni anlayamazsınız." falan yani, 30 yaşındasın aynı gün kafası ben de 40'ta oldu o. 30 doğum gününde hiçbir şey olmadı. 40'ta öyle bir kafa geldi yani bana da. <chuckles>
<chuckles> Evet. Hıı.

Ama yani artık 40 küsur yaşındayım. Biraz, böyle, ımm, hormon sağlığı için falan da, işte, kaliteli yağlar, sağlıklı protein kaynakları gibi bir beslenme programına geçmeye çalışıyorum. Damak tadım değil de, hani, hayat tarzımı değiştirmeye çalışıyorum biraz. Ama ev yemeğinin her türlüsü güzel ya.
Hıı. Evet. Evet. Hı hı. İ ya, aslında önce Kesinlikle zaten, hani ben benim 1. tercihim ev yemeği de, hani mesela, böyle, vegan veya vejetaryen seçenekleri önceden çok bulamıyorduk bence, hani, artık daha sık ben görüyorum en azından. Ben ikisi de değilim ama, hani, markette dolaştığımda daha çok görüyorum. Hani, çok içeriklerine baktığımda, eee, kaliteli içerikleri olan da var tabii ama her zaman belki ulaşılmayabiliyor.
Hı hı. E, aynen. I ıh. Çok iyi anlıyorum.